Ano lang. Napapaano 'ko na parang napapaisip ako parati, na parang tama ba 'to kasi kakakain ko lang sa bahay. Halimbawa nag-almusal ako tapos pagdating ko dun sa pupuntahan ko gutom ako agad. Na parang kakain na naman ako. Kaya 'yun, kaya sinasabi ko hindi na lang ako mag-aalmusal para ano, yung kain ko lunch na, ayun.
<chuckles> Oo. Ay, uh Mm. Ay, oo nga. Ay ang, ano nun, ang wise nun. <chuckles> Kasi tipid tips din.
Oo. <chuckles> Eh hindi naman kasi 'di ba yung iba sumasakit yung tiyan, mm, 'pag hindi nakakaalamusal, ayun. Ay pero ano. Ay, ano yun?
Ay oo. Ako naman Ano, nahihilo ako sa daan 'pag um, hmm alanganin siya eh. 'Pag wala akong laman yung tiyan at pag sobra rin, kaya yung almusal ko lang parang napakagaan lang, parang tinapay lang. May laman lang siya. Mm, kasi parang nahihilo ako.
Ah. Oo. Ah, basta may laman? Oo, basta may laman lang, mm, mm. May iba ngang ganun.
Mm. Pero nabanggit mo nga yung school days, yung parang high school nabanggit mo, sabi nga nila yung high school life daw pinaka-memorable. <chuckles>
Mm. Oo. Mm. Oo, totoo agree ako dun. <laughs>
Talaga. <chuckles> Um, ano yung parang pinaka-memorable mong aralin nung high school or yung school days mo?
Oo. Ah, oo. Agree ako na best yung high school pero 'pag sa aralin, um, <chuckles> hindi ako sigurado. Ah, siguro ano, kasi syempre 'di ba ano, um, ang hirap kasi nung mga subjects nito, eh. Para sa'kin nung high school, ah. Ito yung mga subjects na hindi mo naman gusto. Pero kailangan mong aralin. Kasi 'di ba 'pag college pipili ka na ng kurso. So yung mga ano mo, related talaga yung mga aaralin mo dun sa course mo. Dito, siguro mm, mm. Siguro kung memorable ang pag-uusapan siguro yung hindi ko alam kung inabutan mo, pero kasi sa'min dati Home Economics pa 'to, Home Economic and Livelihood Education, ayan. So, kaya siya mm, kaya siya memo oo, oo. Kaya siya memorable kasi ayun yung magluluto kami sa school parang ang saya kasi parang ano, um, hindi siya alam mo yun parang hindi kami nagkaklase, talagang gumagawa kami ng activities. ayun yun yung hmm, oo.
Ah. Ay. <chuckles> Ang dami nangyayari nun eh. Mm, totoo. Ay, totoo. Mhm. Totoo. Mm. Kumbaga hinahanda ka kasi eh. Oo. Hmm. Ay, meron din. Meron din. Ay oo. Yung HELE ba yun? <chuckles> Mm. Ayan, ke Mm. Ay, oo. Parang nagbo-bonding lang kayo. Ang normal lang sa bahay no.
Oo, para kaming ano meron kaming ano yun, overnight ng mga kaklase ko sa school. Mm.
Oo munting kusina niyo sa is sa silid-aralan ganon. Nakakatuwa naman.
Hmm, ikaw?
Ay ako? Siguro, pinakamemorable kong aralin, hindi sa loob ng eskuwela eh, kasi lagi akong, ah, hindi
Ano

Dun ko ano naging katabi yung fiance ko na ngayon, kaya paborito ko siya. Oo, 'di ba inuna yung landi. <laughs> Mm, kaya paborito ko yun ay talaga? <chuckles> 'Di ba, ba gusto ko yung ano, dap nag-aaral lang tayo nakahanap pa tayo <chuckles> ng partner. <chuckles> Mm, nakakatuwa naman high school din kayo.
Ah, nakakatuwa naman. Talaga high school kayo? High school kayo. Ako din gan eh, parehas tayo. Oo. Pero na oo ng the one, mm. Oh, oo. Mm, tatanong ko pa naman may mga espesyal ka bang karanasan na nakaapekto sa pag-alala mo sa araling yun. Tapos biglang nabanggit mo, ay kaya pala espesyal talaga. <chuckles>
Mm. Mm, ay. Ah, oo ikaw rin ba? Sa ano rin ba, sa he ano mo rin hele mo rin na kilala 'yong "The one"? <scoffs>
Ah. Hindi ko sigurado kung basta kaklase ko kasi siya pero hindi ko yata, parang ngayon naisip ko yata, kasi may activity kami, tapos ano nainis ako sa kanya kasi kinuha niya yata yung gamit ko. Yun, yun yung parang talagang hindi ko makalimutan. Nainis ako sa kanya talaga kasi kinuha niya yung gamit ko, tapos hindi naman pala siya yung may kasalanan. Parang parang inabot lang sa kanya tapos nung sumakto na hinahanap ko hawak niya, kaya nais ako oo, tas yun, yun na. <giggles> Yung high school talaga 'no? <chuckles> Oo.
Mm. Nakaka-grupo. Mm. <laughs> Ano ba <chuckles> Mm. Oo. Oo. Oh, nasa kaniya. <laughs> Ay naku, parang the more the more you hate talaga 'no? <chuckles> The more you hate, the more you love. <chuckles> Naku, na
Hmm. Pero ano ay may dagdag ka ba?
Ay, yung babanggitin ko lang sana yung ano, yung fiance ko ay hindi ko talaga siya katabi tapos biglang pinagpalit parang yumuko lang ako saglit nag-iba na yung katabi ko. <laughs> Tapos nasungitan ko pa siya. <chuckles> Oo napagalitan sabi ko, "Ba't ka nandito?" sabi niya. "May problema ka ba?" <laughs> Nagulat lang naman ako. <laughs>
Mm. Ah. Ah, talaga tapos yun na? Oo, Nakakatuwa naman. Mm. Mm. Pero nag-uusap <smacks lips> kayo bilang magkaklase?
Mm, tapos sa kanya ako humihiram nung ano, kapag hindi ako nakakapasok dun sa, ah, sa Values Education oo kasi oo siya lang kasing katabi ko eh.
Ah. Noon dun sa mga oo 'pag pinapatawag ka oo. Ako ano eh mm, hmm, kaya pala nakakatuwa naman ako kasi yung sakin ano hindi kami nag-uusap kasi ayoko dun sa section ko na yun. Kumbaga ano parang ano, ah, ni-rumble kasi kami nung 4th year na kasi pa-graduate na, so parang ayoko ng section ko na yun, tapos isa siya sa mga kaklase ko. Oo, kaya ano hindi ko siya kinakausap, tas nung kinausap ko siya yun pang ga galit pa ko, nainis pa ko, kasi kinuha niya yung gamit ko na hindi naman pala, oo. Uy, nakakabitin naman yung usapan natin lalo na yung aralin nung high school, memorable talaga. Mm. Oo, salamat, ah.
Mm, oo ansaya. Hmm. Ayan. Mm. Ah. Oo, kasi wala yung mga kaibigan mo. Hmm. Mm. <chuckles> Gamit mo. Oo nga, eh. Oo, nakaka-miss din. 'Di bale sa ulitin 'no. <giggles> Paalam. Paalam muna, salama